जी हाँ, बिल्कुल है। अब मैं वही चंबल का ही आपको बताता हूँ कि हम लोग एक ट्रिप में गए थे, तो वहाँ पास में ही एक वो है झील। तो उस झील के किनारे आप यूँ समझिए पेड़-वेड ऐसा हरियाली है बिल्कुल और झील है और हल्की सर्दी का समय है। और जो गाँव वाले थे उनसे हमारी बात हो रखी थी, तो जब हम वहाँ पहुँचे ना, तो उन्होंने जो कंडे उपले होते हैं गाय के गोबर के, उपलों पे सेक कर एकदम गाढ़ी दाल और टिक्कड़। एक टिक्कड़ मतलब बहुत ही मोटी रोटी होती है, जो आप बाटी की तरह समझ सकते हैं उसको लेक़िन वो अलग रहती है थोड़ी। तो दाल, टिक्कड़ बनाई हुई थी उन्होंने और आप पूछिए मत कि वो चूल्हे पे बनी हुई दाल थी, अ, कंडे और इन पर बना हुआ टिक्कड़ था, उसे घी में मानिए उन्होंने डूबा दिया, दाल में जो तड़का लगा दिया, और जो वहीं मैंने झील के किनारे बैठकर एक पत्तल में उसको ख़ाया था उस सर्दी में गरमा-गरम दाल, टिक्कड़ आहाहा! मतलब मुझे लगता है कि ज़ ज़िंदगी का परम आनंद वही है, और उसके ख़त्म होते ही एक बड़ा-सा मोतीचूर का लड्डू जो स 6 जगह से जिसमें ड्राई फ्रूट्स उछल के बाहर आने को हो रहे थे। तो वो लड्डू फ़िर मैंने ख़ाया और फ़िर पानी भी मैंने वहीं के एक हैंड पंप जो होता है कल हाथ से चलाते हैं उससे पिया। मतलब आप पूछिए मत साहब कि वो जो दावत थी वो तो मेरी ज़िंदगी की अब तक की सबसे ख़ूबसूरत दावतों में है। फ़िर मैंने एक जगह वही उम, चंबल में ही, <clicks tongue> एक हो अ, होटल में भी एक छोटा-सा जैसे देसी होटल होते हैं, उसमें जाकर दाल, टिक्कड़ ऑर्डर किया कि भाई ये चीज़ तो मुझे बड़ी पसंद है। लेक़िन जब मैंने दोबारा ख़ाया ना, देखिए बहुत अच्छा था, आप ख़ाएँगे वो भी बहुत अच्छा लगेगा। लेक़िन मैंने जो ख़ा लिया था ना वो बियोंड एक्सपेक्टेशन था। वो झील के किनारे, चूल्हे और कंडे पे बना हुआ वो हर जगह आपको मिलेगा नहीं। तंदूर का मिल जाएगा लेक़िन वो जो स्वाद था ना साहब वो दोबारा तो मिला ही नहीं है अभी तक।
जी। ज़रूर, ज़रूर। जी, जी। अरे वाह! आय हाय! <chuckles> जी, जी। हाँ, हाँ। जी, जी। अच्छा।